อ๋อ แต่ตอนนั้นอะ ถ้า ถ้าผมซื้อขาย ก็คือซื้อขายเงินสด นัดเจอกันอย่างเดียวเลยนะ คือแบบไม่ ไม่เอา เลย อะไรอย่างเงี้ย เออ แบบนัดเจอเงินสดชนมือกันเลยในร้านเกม อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ ครับ อันนี้ก็ดี อันนี้ก็ดี ปลอดภัย มันปลอดภัยดี
เออ ปลอดภัย ก็คือแบบขายของมาหลักพัน อะไรอย่างเงี้ย ผมก็แบบไป ไปดร็อปการ์ดหายากมาได้ ก็ดีใจนะ แล้วก็แบบไปใส่มีด +8 อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็แบบมีคนมาขอซื้อ ก็ เออ ก็ดีใจ ก็แบบนัดเจอกันเลย เพราะว่าเราก็ไม่กล้าให้เขาโอนอะ <chuckles>
ทุกวันนี้ผม ผมก็ ทุกวันเนี้ยก็ใช่ว่าจะไม่มีมิจฉาชีพนะ หนักกว่าแต่ก่อนอีกนะ เดี๋ยวนี้มันโกงกันง่ายจะตาย
อืม จริง จริง ก็โกงกันง่าย มีอะไรนะ ต่อให้มีแบบมีคนกลาง อย่างงี้ มันก็แอบเอาคนกลางที่เป็นคนของมันมาอีก เออ โอ้โฮ เหลี่ยมเยอะเกิน
ใช่ ซื้อขายเฉพาะในกลุ่มผ่านกลางเท่านั้นนะครับ ที่ไหนได้คนกลางคนของมัน
เออ คน เออ คนกลาง ก็คนของมันเองเอามาหลอกลวง คือแบบ โอ้โฮ ทำกันเป็นแบบเป็นล่ำเป็นสัน เป็นแก๊งนะ
เดี๋ยวนี้ผมไม่รู้แล้วว่า ระบบการฟาร์มของแล้วเอามาขายใน เป็นเงินจริง ๆ อะ มันมีเกมไหนที่มันยังทำกันได้อยู่ดี ๆ บ้างไม่รู้
ดี ๆ อะมี ตอนนี้มี มี Path of Exile 2 อะมันเป็นล่ำเป็นสัน เพราะว่าเกมมันจะ reset ประมาณแบบ 3-4 เดือนมันจะ reset ซีซันตลาดก็จะฟื้นใหม่
อ๋อ หมายถึงว่า คือทุก ๆ อย่างก็จะถูกรีกลับไปใหม่
เออ ใช่ ๆ ทุก ๆ 3-4 เดือนราคาของก็จะแรงขึ้นไปอีก อะไรอย่างเงี้ย แล้วพอนาน ๆ พอท้าย ๆ ซีซันราคาของก็จะถูก ก็จากแบบ เอ่อ ของชิ้นละ ฿10 เดี๋ยวนี้ก็เหลือบาทเดียว อะไรอย่างเงี้ย
อืม ครับ
เออ ๆ มันก็อย่างเงี้ย แต่ถ้าไปเล่นอะลองไปเล่นดูมันจะขายได้ ถ้า ถ้า ถ้าแบบ ถ้าเราตั้งใจเล่นนะแป๊บ ๆ ช่วงแรก ช่วงเดือน 2 เดือนแรกจะขายได้ แล้วราคามันจะเฟ้อเสร็จ เราก็รอใหม่ รอมันรี ใช่เปล่า แล้วก็รอ พอมันรีปุ๊บ ก็รีบเข้าไปเล่น อะไรอย่างเงี้ย
ครับ แสดงว่า แสดงว่าคุณก็เล่นอยู่
ใช่ ๆ ผมก็เล่นอยู่ Path of Exile 2 ลอง ลองไปหาดูได้ครับ เกมมันดัง เกมมันดังอยู่ POE 2 อะ แนว แนว Diablo คุณรู้จัก Diablo เปล่า?
Path of Exile เป็น เป็นเกม เป็น เป็นเกม อ๋อ Diablo รู้จักครับ รู้จัก
อา ๆ แนว แนวเดียวกับ Diablo อะครับ ประมาณนั้นเลย PC PC ก็ได้ ใน คอมก็ได้ เอ๊ย ใน ใน ใน Play 5 ก็มี ไม่มี มือถือไม่มี มือถือไม่ไหว เกมมันแรงเกิน มันรันแรงเกิน
อ๋อ เป็น PC ใช่ไหม? เกม PC มือถือ Play 5 ก็มี อ๋อ อ๋อ โอเค เดี๋ยวต้องไปหาดูบ้างแล้ว
เออ ลองเซิร์ชได้คำว่า POE 2 อะ ลอง ลองไปเซิร์ชดู
อืม ครับ เผื่อจะได้ค่าขนมบ้าง